Evet, anlıyorum. Bazen de insan, böyle, rahatlamak ister. Eee, sözlere takılmadan, o, böyle, müziğin ritmiyle biraz bir mutlu olmak ya da rahatlamak, kendini dinle dinlemek ya da dinlendirmek ister. Öyle durumlarda ne yapıyorsun? Hangi mü ııı, melodileri iz dinliyorsun? Fa farz edelim, işte, çok yoğun bir iş temposundan çıktın. Eee, yine kalabalık gürültülü bir sokakta yürüyeceksin ama kulaklığını takıp rahatlamak istediğinde ama s sözler de sana böyle anılarına götürürse diye onu da istemediğinde, ne tür müzik dinlersin?
Hı hı, hı hı. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya, evet, eee, ı
Ya da n nereyi açarsın? <chuckles> Nerede takılırsın?
Ya, bu da, eee, böyle bir ihtiyaç doğmaya başladı son senelerde bende de. Evet, bu güzel bir nokta gerçekten. Eee, hani, sadece biraz dinleyeyim istiyorum. Arada bir şeyler arkada bir şeyler, hani, tıngırdasın ama, eee, sadece benim odaklanmamı sağlasın veya rahatlam rahatlamamı sağlasın. Şey yapıyorum, eee, ya böyle birazcık etnik tınılar içeren, eee, house müzik olabilir daha böyle. Ya da, işte, funky tarz da deniyor. Böyle, biraz daha, eee, ritimsel ve bas seslerinin ağırlıklı olduğu, eee, sesler, onları dinleyebiliyorum. Klasik dinleyebiliyorum direkt, klasik müziği de seviyorum, hani, açıyorum. Aaa, böyle, listeler açıyorum Spotify'da. Hazır olanları var. Kendi oluşturduklarım var. Eee, onları da dinleyebiliyorum. Bir de, eee, progressive metal ve progressive rock diye bir tür var. Orada yine sözler var ama, eee, mesela 5-10 dakikalık oluyor parçalar. Orada, eee, daha böyle enstrümanlar ön planda oluyor. Eee Evet, evet, bayağı uzun ve, hani, birkaç dakika boyunca hiç söz girmiyor araya. Eee, tabii biraz daha ritmi yüksek ve şey, ağır parçalar onlar, hani, daha böyle, enerjisi yüksek parçalar yine. Onu da dinleyebiliyorum.
Evet. Hı hı. Değil mi? Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Harika. Evet. Hı hı. O! Ya. <chuckles> Bayağı U bayağı uzun aslında. <chuckles> Hı hı. Hızlı yürümek istediğinde böyle, hızlı yürümek istediğinde, dinlediğin mü müzikle, aheste aheste manzarayı izlemek istediğinde dinlediğin müzik farklı olur diye düşünüyorum bu durumda. Öyle, sen seçiyor musun mesela, hâline göre? Evet.
Evet. <chuckles> Seçiyorum.